Pour certaines personnes, je suis sûr! En tout cas moi j'adorais recevoir des lettres. Alors ce qu'elle aimait bien faire c'est elle mettait du rouge à lèvres, tu vois, et puis elle embrassait la lettre. Et puis, heu, avec ses plein de petits trucs un peu voilà comme ça à l'eau de rose, heu, et cetera. Moi j'adorais ça. Heu, à l'époque ça me faisait bien marrer et heu, je pense que ça peut encore plaire à certaines nanas. Peut être moins à des mecs enfin, peut être que si quand même hein, heu, mais, heu mais oui c'est c'est un peu une pratique d'un anc d'un autre temps, ça c'est sûr.
Ah c'est génial. Tu m'étonnes. Ouais ça fait rêver en tout cas. Et la suite alors comment ça s'est passé?
<chuckles> Bah on est, heu, on s'est mis en couple à distance comme ça, voilà on s'est dit, heu, on on reste ensemble, hem, et heu, donc il y a un moment faut se voir! C'est quand même important, il faut passer l'ép l'é l'étape, heu, puis voilà on était en pleine adolescence donc, heu, on avait envie de se voir quoi.
Ah OK, ouais. Ah, au collège? Mais comment tu as fait? Déjà, est-ce que, là, vu que tu étais au collège, tu en as parlé à tes parents de cette relation ou tu l'as gardée secrète parce que c'était un peu mal vu, tout ça?
Heu Ah non, c'était, heu, c'était c'était mon truc à moi. Mes potes étaient pas au courant non plus. C'était, hem, voilà mon journal intime on va dire. C'était, heu, mon petit truc à moi secret, et cetera. Mais ma mère a fini par le se rendre compte parce que, bah, je recevais des lettres aussi. Et elle se disait: «Ben dis donc, heu, tu reçois beaucoup de lettres quand même, heu-heu» et ah, bah, oui elle est e-elle avait l'œil hein, surtout qu'elle avait une écriture de nana quoi donc, heu, ça se voyait un petit peu que c'était pas un parce que nous souvent on est quand même plus brouillon à l'écrit et donc ça se voyait que, heu, que c'était une nana. Et donc du coup bah j'ai fini a ah bah ça. <laughs>
Ah ouais. Ah, c'est génial. <chuckles> Ah la maman suspicieuse, <chuckles> normal. Oui, bien sûr hein. Oui c'est le 6e sens d'une maman, elle a vite compris ce qui se passait plus ou moins et est-ce qu'elle t'a laissé de la liberté ou e elle t'a forcé à avouer tout, tout de suite? C'était co comment elle a réagi d'ailleurs?

<laughs> Et du coup, voilà, donc on passe quelques heures. Elle me faire découvrir Toulouse, et cetera, et ensuite, bah, il est temps de bah, d'aller chez elle et de rencontrer, bah, du coup, le père.
OK, Pierre qui était au courant comme ta mère au même princ est-ce qu'ils ont appelé les parents des 2 familles quelque part ou pas?
Heu, du tout, <chuckles> absolument pas.
Du tout. OK.
<laughs> Mais il faisait confiance à sa fille. Dans le sens où si elle avait, comment dire? Heu, un tel coup de cœur pour quelqu'un, ça devait être quelqu'un de bien en tout cas, voilà.
Quelqu'un de bien, ouais. Bah, je pense c'est le même principe du côté de ta mère, hein.
Ah oui oh moi de toute façon, j'ai eu une é heu, une éducation ultra libre, donc, heu, tant que je faisais de mal à personne et que je me faisais pas mal à moi, heu, open bar, donc, heu
Ah, c'est génial, et donc la rencontre avec le papa intimidé, j'imagine? <chuckles>
Un peu complexe, surtout qu'on avait réussi à négocier pour que je dorme pas dans le bureau, mais que je puisse dormir dans la chambre avec la fille, donc, heu, voilà, j il y avait <laughs> il y avait aussi, heu. <laughs>
Oh, bravo. <chuckles> Ah ouais, direct il arrive, heu, de l'autre bout de France et «Je dors avec ta fille», aïe, aïe, aïe.
Donc, heu, contrat tacite, heu, voilà, des bisous, heu, voilà, tu vois, heu? Doucement, t tranquillement, heu, on fasse pas de bêtises quoi, donc, heu, je lui promets machin, et cetera. Évidemment, je romps la promesse. Heu, on on s'amuse, on batifole, et cetera. Bon, comme des jeunes tourtereaux, et heu, d
Ouais, découverte un peu. <chuckles> Ah mais génial. Histoire de film encore, pour le moment.
<laughs> Un petit peu, et ça dure 3-4 jours et c'est le moment, bah, de de rentrer, et donc il y a le ce déchirement de on venait enfin de se de de, bah, de se de se trouver, et maintenant on doit, bah, se séparer de nouveau, et je me souviens d'une scène, donc je monte dans le dans le train
Oh non. <chuckles>
le elle est elle me regarde avec ses yeux de de, bah, de chien battu sur le sur le quai. Triste comme tout, moi aussi
Ah bah, ouais tout mouillé là.
et donc le train commence à partir et juste avant qu'il parte, il y a un mec qui ouvre la porte et qui sort du train
OK.
et là dans ma tête, c'était: «Est-ce que je sors aussi?»
Ah ouais, tu as eu ce doute carrément.
Ah ouais, ouais, ouais, je me suis dit: «Est-ce que je fais cette bêtise? Est-ce que je fais cette folie?» et là, heu, le j'étais paralysé par le choix et là, la porte se referme, le train part et c'était trop tard. Le moment était passé et là je vois des larmes de crocodile qui coulent sur son visage. Heu, pareil sur le mien et heu, là c'était difficile, mais, hem, c'était compliqué, ouais.
Ouais, le temps de réfléchir ouais. Bah oui. Ah! Tu as eu l'impression que le temps il s'est arrêté dans cette situation.
Ah, mais complètement, <sniffs> c'était
Waouh, c'est génial! En soi, ça a duré quoi? 2 secondes, mais dans ta tête tu as dû ouais c t tu as dû réfléchir tellement vite!